अ, जी देखिए मैं अगर बात करूँ ना तो मैं काफ़ी ज़्यादा समस्या के अंदर हूँ कुछ समय से और काफ़ी दुविधा से गुज़र रहा हूँ। और मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इस दुविधा से निकलूँ तो निकलूँ कैसे। और मुझे ऐसा लगता है ना कि अ, इस दुविधा से सिर्फ मुझे आप ही बाहर निकाल सकते हैं। तो काफ़ी आशा से मैं अ, आपके पास आया हूँ अ, ए, इस समस्या को लेकर। और समस्या कुछ ऐसी है कि अ, मैं एक अ, रिश्ते के अंदर हूँ एक लड़की के साथ और मैं काफ़ी प्रेम तो करता हूँ उनसे अ, परंतु बात कुछ ऐसी है ना कि अब उस अ, रिश्ते में ना मेरा आत्मसम्मान अ, नहीं बचा है। और देखिए अ, मुझे लगता है ना कि आत्मसम्मान तो बहुत दूर की बात है मेरा खुद का आतम अ, विश्वास भी नहीं रह पाया अब इस रिश्ते के अंदर और मुझे अब वो कहीं न कहीं, किसी ना किसी तरीके से ना बढ़ाना है। और जिसकी वजह से ऐसा है ना कि वो सामने से मुझे अ, सामने से भी मुझे इज़्ज़त नहीं मिलती और अ, क्योंकि मैं खुद के अ, उस आत्मविश्वास से उनके साथ बात नहीं कर पाता। अ, मैं खुद को अ, दिखा नहीं पाता कि अ, मैं भी इस रिश्ते के अंदर मैटर करता हूँ। और मैं भी इस रिश्ते के अंदर कहीं न कहीं अ, एक अ, अच्छी अ, जगह रखता हूँ। अ, तो इसकी वजह से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। अ, मैं काफ़ी ज़्यादा अ, असहज महसूस करता हूँ उनके सामने तो कभी-कभी। और इस रिश्ते के अंदर मुझे लगता है इन चीज़ों की वजह से ना काफ़ी दिक्कत भी अ, पैदा हो जाएगी मेरी तरफ से। अ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए अ, जिस म इंसान के अंदर ना आत्मसम्मान मुझे ऐसा लगता है और आत्मविश्वास होनी बहुत ज़रूरी है और वो मुझे लगता है कि अब अ, मेरी नज़रों में मेरी बिल्कुल भी नहीं रही। ना ही म मुझे लगता है मेरे अंदर विश्वास रहा है, ना ही मेरे अंदर शायद अ, सम्मान रहा है खुद को लेकर अ, इस रिश्ते के अंदर। तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि अ, ऐसा क्यों है? क्या है? और मुझे क्या चीज़ें करनी चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अ, तो कृपया अ, मुझे कोई ऐसा समाधान बताएँ जिससे मैं अ, इस स्थिति से इस समस्या से बाहर निकल पाऊँ और उम, अ, मैं जल्द ही अ, अपने रिश्ते को सुधार पाऊँ।
जी। जी। जी बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात और हम समाधान के बारे में ज़रूर बात करेंगे मगर उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूँगी इसी आपकी पूरी सिचुएशन के बारे में। तो अ, मेरा पहला अ, प्रश्न ये है कि क्या अप अक्सर जो अब आपकी ज़रूरतें हैं उन्हें आप पीछे छोड़ देते हैं ताकि आप सिर्फ़ इस रिश्ते को बचा सकें?
जी। अ अ, जी देखिए काफ़ी बार ऐसा होता है कि अ, मैं अपनी ज ज़रूरतें हैं ना, मैं उन्हें पीछे छोड़ देता हूँ। अ, क्योंकि उम, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ना अ, मेरे रि अ, मेरे लिए रिश्ता अ, बहुत मायने रखता है। मैं इस रिश्ते के अ, सहारे ही कह सकते हैं जी रहा हूँ, क्योंकि अ, देखिए मैं उस लड़की से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करता हूँ। मैं उस लड़की के बिना रह नहीं सकता। और मुझे ऐसा है कि अ, हर समय सिर्फ़ उस लड़की की आदत है। उस लड़की से बात करने का अ, एहसास ही अ, मेरी ज़िंदगी का एक सबसे खूबसूरत एहसास है। और अ, ज़रूरतों की अगर मैं बात करूँ, तो मैं अपनी सारी अ, ज़रूरत क्या मैं अपनी काफ़ी सारी चीज़ें पीछे छोड़ देता हूँ सिर्फ़ उस लड़की के साथ रहने के लिए, इस इस रिश्ते को अ, बनाए रखने काफ़ी बार तो अ, अपने आप को उनके सामने इतना नीचा दिखा देता हूँ, अ, क्योंकि मैं इस रिश्ते की कदर करता हूँ। हर बात में उनसे माफ़ियाँ माँग लेता हूँ, हर बात में, अ, उनके सामने नीचे अ, गिर जाता हूँ, हर बात में ख़ुद को बुरा बना लेता हूँ। अ, ताकि बस कभी कभ मुझे ऐसा हो कि बस इज़ ये रिश्ता बच जाए, किसी न किसी किसी भी तरीके से बचे बस ये रिश्ता बचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं। और मुझे लगता है ना कि अब एक ऐसा समय आ गया है कि इसकी वज़ह से ना मेरा अ, ख़ुद का आत्मसम्मान, ख़ुद का आत्मविश्वास अ, बिल्कुल गिर चुका है। और अब मुझे वो बढ़ाना है किसी भी तरीके से। अ, तो दिक्कत अ, ये है सारी।
जी। जी, जी। जी मैं समझ सकती हूँ आपकी बात और अ, मेरा एक और प्रश्न है आपसे इसी बारे में कि जब आप किसी भी बात पर मान लीजिए उनके साथ असहमत होते हैं, तो क्या आप उन्हें खुलकर ये बात कह पाते हैं?
अ, जी देखिए, अगर मैं सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल नहीं कह पाता हूँ। क्योंकि देखिए खुलकर तो इंसान तब कहे ना जब इंसान अ, अह इंसान के अंदर आत्मविश्वास हो। अ, मेरा आत्मविश्वास ही बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं खुलकर कभी कोई बात नहीं कह पाता। अगर ऐसा है ना कि काफ़ी बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे अ, मुझे ठीक नहीं लग रही होती। अ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ अ, कि उनका एक मेल फ्रेंड है, है ना? क लड़का उनका दोस्त है और मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो दोस्त है उनका क्योंकि अ, मुझे पता है कि वो जो लड़का है वो उनके अ, लिए अच्छी नज़र नहीं रखता। परन्तु अ, वो समझती है कि उनका दोस्त है तो अ, मैं काफ़ी बार उन्हें कहना चाहता हूँ कि, "तुम इस लड़के से दूर रहा करो, इस लड़के से मुझे अ, दिक्कत होती है।" परन्तु देखिए ऐसा है ना कि मैं कह ही नहीं पाता कभी। कभी कभी मैंने आज तक कहा ही नहीं क्योंकि मेरे अंदर से वो आवाज़ अ, निकलना चाहती है परंतु निकल नहीं पाती, ज़ लफ अ, लफ़्ज़ नहीं निकलते। ऐसा लगता है कि रिश्ता ना टूट जाए, ऐसा लगता है ये मुझे छोड़ ना दे और ऐसा लगता है कि इस रिश्ते के अंदर कोई दरार ना आ जाए, मुझसे नाराज़ ना हो जाएँ। इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा डर मेरे अंदर बैठ गया है और अ, शायद अ, मुझे लगता है ना कि इन चीज़ों की वज़ह से मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत अ, होने वाली है और मुझे शायद आ भी रही है अभी।
जी। जी। जी। जी, जी। जी बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात बिल्कुल, और आप अकेले नहीं है ये चीज़ बिल्कुल भी महसूस करने में दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जो बिल्कुल आप ही की स्थिति में है, और आप बहुत ही अ, मतलब बहादुरी का काम कर रहे हैं इस बारे में बात करके भी। तो अ, मेरा एक और प्रश्न है आपसे कि क्या आप अपनी जो आपकी खुशी है, उसको इस रिश्ते की स्थिति पर ज़्यादा निर्भर महसूस करते हैं आपकी खुशी को लेकर कि ठीक है मतलब सारी चीज़ अगर आपका पूरा दिन अगर आपकी लड़ाई हो गई है उनसे तो आपका पूरा दिन ख़राब हो जाएगा लेकिन यही अगर कुछ बहुत अच्छी कोई न्यूज़ मिल गई है यहाँ पे उन्हे आपको उनकी तरफ़ से तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा?
हुँ। जी बिल्कुल, देखिए अ, मेरा जो दिन है ना वो सिर्फ़ उनके मूड पर ही डिपेंड करता है, मैं सच बताऊँ तो। मेरी सुबह जो है वो सिर्फ उनके ऊपर डिपेंड करती है। अ, देखिए अ, सबसे पहली बात ये है कि मुझे सुबह उठते ही ना उनका चेहरा देखना होता है, और अगर उनके चेहरा अ, अगर उनके चेहरे पे स्माइल रहेगी ना सुबह के समय पे खुशी रहेगी, तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा। कहने का मतलब यह है अगर मेरा श अगर उन्होंने मुझे अ, कोई भी कोई छोटी-सी बात कह दी अगर हमारी सुबह के समय पे लड़ाई हो गई, और सुबह के समय पर उन्होंने कोई अ, दुःख की बात सुना दी या फिर उनके उनका कोई नुकसान हो गया या अ, अगर वो खुश नहीं है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा दिन बेहतर जाए। मेरा दिन भी बहुत ख़राब ही जाएगा, चाहे अ, किसी भी तरीक़े से जाए या तो मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा होगा क्योंकि फिर ना मेरा ध्यान नहीं लगता सबसे बड़ी बात ये है, मेरा हर समय ध्यान ये रहता है अ, कि यार उसको हुआ क्या? उसको दिक्कत क्या हुई? वो नाराज क्यों है? वो बात क्यों नहीं कर रही? अ, या फिर अ, किसी ने उसको ऐसा क्यों कहा? ये सब चीज़ें दिमाग में सिर्फ़ यही चीज़ें चलती रहेंगी पूरा दिन। और अगर बात ये है कि अगर वो खुश हैं, तो मेरा सारा दिन भी काफ़ी अच्छा जाता है, सारे अ, खुशी से अ, माहौल से रहता है, काम में मन भी लगता है। सारी चीज़ें बेहतर भी हो जाती है और उनसे भी बेहतर वैसे बात हो पाती है। अ, तो चीज़ें ढंग से अ, गुज़रती है तो काफ़ी अच्छा भी लगता है मुझे ऐसा लगता है।
जी। जी, जी। बिल्कुल, और मुझे एक और प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आपके विचार और आपकी भावनाएँ हैं, उन्हें उतनी अहमियत मिलती है जितनी मिलनी चाहिए?
<clicks tongue> अ अ, जी देखिए मैं अगर बताऊँ ना ज़्यादातर नहीं मिलती ज़्यादातर नहीं मिलती है। क्योंकि और मैं ये बात उनको नहीं भी कह पाता हूँ। क्योंकि देखिए अ, मुझे लगता है ना एक रिश्ते के अंदर अ, दोनों तरफ़ से जो अ, अहमियत है ना हर चीज़ की होनी चाहिए। हर हर एक इंसान के निर्णय की अहमियत होनी चाहिए। परंतु हमारे रिश्ते में ऐसा होता है ना, जो उन्होंने कह दिया वही होगा। और अगर जो मैंने कह दिया तो उसके ऊपर सलाह-मशवरा होगा। मेरा मेरी कही हुई हर चीज़ के ऊपर सलाह-मशवरा होना ज़रूरी है कि नहीं शायद मैं गलत तुम गलत भी हो सकते हो। और देखिए जो मुझे बहुत असहज महसूस करवाती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना कमजोर हूँ, मेरी कोई अ, ख़ुद की इज्जत ही नहीं है, मुझे अ, ख़ुद को ये कुछ समझती ही नहीं है मुझे तो। काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है इन सब चीज़ों पर और अ, ऐसा लगता है कि मैं क्यों ही इस रिश्ते में? परंतु देखिए फिर यही है कि बात मैं प्रेम करता हूँ उनसे और उस प्रेम के बिना जो है ना मैं कभी अ, रह नहीं सकता। और ऐसा लगता है कि ये इस एसहजता असहजता जो है ना ये धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। और कृपया करके मुझे कोई ऐसा समाधान बताएँ कि मैं इस आत्मविश्वास को, इस आत्मसम्मान को वापस ले आऊँ और इस रिश्ते को अ, फिर से एक नया चरण दे सकूँ।
जी। जी, जी। जी। जी। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि अब हम थोड़ा-सा अ, इस बारिक इस बारे में बात करेंगे आपके इस अ, कुछ सलाहों के बारे में बात करेंगे। अ, जो मुझे ऐसा लगता है कि ना आपके जो आत्म-सम्मान का जो मतलब है, उसका सबसे पहले आपको उसके लिए अपनी खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी, है ना? रिश्ते में आत्म-सम्मान तब बना रहता है जब आप सबसे पहले खुद ये मानते हैं कि आपकी भावनाएँ, आपकी सोच और आपकी ज़रूरतें मान्य मान्य रखती हैं, आपके लिए मतलब उनकी कुछ वैल्यू है। अगर आप खुद को ही कम समझेंगे तो दूसरे भी अ, उस बात को ना एक नॉर्मल समझेंगे कि ठीक है, ये खुद के बारे में ऐसे बात करते हैं, तो शायद ये चीज़ इनके लिए नॉर्मल है और मैं भी इनके बारे में ऐसे बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और अ, अपनी बात को आप बहुत ही शांत और स्पष्ट तरीके से रखिए, जैसे आपने कहा कि आपको आपकी बातों पर डिस्कशन होती है और उनकी बात एक पत्थर की लकीर है कि बस वो तुमने तो जो बोल दिया वो होगा ही होगा, और आपकी बात पर डिस्कशन होगी। तो वो चीज़ आप अ, मैं कहूँगी कि आप थोड़ा-सा ना एक अपना स्टैंड लेना सीखिए कि, कैसे आत्मविश्वास में मतलब आपको लड़ना नहीं है या ज़िद नहीं करनी है, लेकिन अपनी बात को कॉन्फिडेंस से आप इसका मतलब है कि आपको अपनी बात बिना डरे, बिना ब कोई भी माफी माँगे कह पानी है। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए किसी बात से दिक्कत है, तो आप अ, मुझे इस बात से असुविधा होती है जैसे आपने उनके मेल फ्रेंड के बारे में कहा तो आपको ये उन्हें बताना कहना आना चाहिए, ना कि आपको चुप रह जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें अगर आप को भी कुछ नहीं कहेंगे ना इस बारे में किसी दिक्कत किसी चीज़ से आपको कोई दिक्कत नहीं है आपको कभी आप बस उनकी बात में हाँ में हाँ मिलाते जाएँगे तो, कहीं न कहीं उन्हें भी ये चीज़ लगेगी कि ये क्या मेरे बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं या फिर इनको फ़र्क नहीं पड़ता मेरी किसी भी बात से क्या चीज़ है ऐसी कि अ, मतलब इनके कोई ओपिनियन ही नहीं है मुझे लेकर। तो आपको झगड़ना नहीं है उनसे मगर आप ज़रूर एक अपनी कुछ ब बातें होती हैं जो नॉन नेगोशिएबल होती हैं कि ठीक है, अगर आप ये नहीं कर सकते हो, तो फिर मतलब आपको कहीं न कहीं आपको एक अ, ना रिस्क लेकर चलना पड़ेगा कि आप ठीक है मान लिया आप बहुत प्रेम करते हैं उनसे और आप बहुत ज़्यादा अ, आप उन्हें नहीं छोड़ना चाहते हैं बिल्कुल भी मगर कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर वो आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा बदल रही है, कि आप खुद को ही पहचान खो रहे हैं, तो आपको मुझे लगता है ऐसे रिश्ते से थोड़ा-सा आपको एक ब्रेक लेना पड़ेगा अगर आपको अपने आपको दु दोबारा एक तरह से एस्टेब्लिश करना है, आप वो चाहते हैं कि आप वोही रहें जो आप थे, शुरू से तो आप अपने आपको खोइए मत, अपनी आइडेंटिटी मत खोइए इस रिलेशनशिप में।
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ।
ठी और खुद को आप अ, मैं कहूँगी कि आप अपने अप्रूवल पर निर्भरता उनके अप्रूवल पर निर्भरता कम कीजिए कि अगर आपकी खुशी सिर्फ इस बात पर है टिकी है कि वो क्या सोच रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, क्या आपको कह रही हैं, आपको हमेशा उनसे परमिशन लेनी पड़ती है हर चीज़ की, तो आपका आत्मविश्वास धीरे-धीरे कम हो रहा है इस वजह से, आप अपनी खुशी के अ, के स्रोत के लिए कुछ भी मतलब आप उन्हें <clears throat> वो पूरे समय उनकी बातों पर बहुत ज़्यादा निर्भर मत कीजिए। तो जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये कुछ अ, सलाहें जो मैंने आपको दीं आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर एक अ, मतलब अपने आपको कहीं न कहीं अ, एक बढ़ बेहतर उसमें अ, पाएँगे पोजीशन में और आप ज़रूर कुछ बढ़िया फील करेंगे इस चीज़ को लेकर।
जी। हुँ। जी, मुझे आपकी सलाह के लिए अ, पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ और दूसरा मैं आपने जो मुझे आश्वासन दिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुझे आवश्यकता थी। अ, आपके स कीमती समय के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।